देखिए, हर किसी के जीवन में, है ना अ, ऐसे ना ऐसे अनुभव तो होते ही हैं जिससे कि उनकी ज़िंदगी बदल जाती है या ज़िंदगी में कोई नया छाप छोड़ के वो अ, एक वो जो, है ना अनुभव चल जाता है। तो मुझे ये बताइए किस अनुभव ने आपकी सोच में सबसे ज़्यादा बदलाव दिया है, अभी तक?
हुँ। अ, जी देखिए, मेरा देखिए मैंने जो नए लोगों से जब मेरा बातचीत करना शुरू हुआ अ, तो मेरा जो ओपिनियन मतलब जो ज़िंदगी का ओपिनियन देखने का था, वो बहुत चेंज हो चुका था। जैसे कि, मैं अपनी ज़िंदगी में इतने सारे मतलब हर किसी की लाइफ में ऊपर-नीचे चढ़ाव तो होते रहते हैं, मेरे साथ भी हुआ था, मेरे साथ क्या हुआ था? मेरे साथ इतने लगातार फेलियर्स, इतने ज़्यादा असफलताएँ मैंने प्राप देखी थी, कि मैं अपने आप को सोचती थी कि मेरी लाइफ ही हार्ड है और मैं अपने आप को ही सोचती थी कि मेरी किस्मत खराब है या फिर मैं ही खराब हूँ, बोल के सोचती थी। तो मैं एक दिन ऐसा हुआ था, कि मैं कोई आईटी, नामचीन आईटी कंपनी में वहाँ पे मेरा इंटरव्यू था। अ, तो फर्स्ट टाइम, पहली नौकरी के लिए ट्राई कर रही थी मैं अ, तो मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई थी तो, वो लड़की इतनी हाँ इतनी बबली थी। और इतना मतलब अ, मतलब इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब लेकिन उसे थोड़ा डगमगा रही थी। लेकिन वो थोड़ी अ, स मतलब इसमें मतलब उसके पास है ना कुछ लोग होते हैं ना, पॉजिटिविटी एक्जीक्यूट करते हैं, मतलब उनके पास एक अच्छी वाइब्स आती हैं, तो वो लड़की वैसी थी। तो मुझे अच्छा लगे वैसे तो मैं अजनबियों से बहुत जल्दी इंटरैक्ट करना शुरू नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। अ, बहुत टाइम लेती हूँ, लेकिन वो लड़की पता नहीं कुछ अलग ही उसमें अंदाज़ था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उससे बात करूँ, वैसे तो उसने पहले अ, मुझे मतलब उसने हेल्प माँगी थी। अ, मतलब एप्लीकेशन वही अपना रिज्यूमे अ, भरने के लिए वो उसमें थोड़ी डिटेल्स प डालनी थी। अ, उसमें तो उसने पूछा था मैंने ऐसी बात की, फिर उसके बाद जब हम एंट्री मारे कंपनी के अंदर मतलब पोस्ट ऑन के लिए तब ह बिठाया गया था। 10 मिनट मतलब बोला गया था कि स्टार्ट होगा अभी पता नहीं अ, 4 घंटे के बाद स्टार्ट हुआ था लेकिन हम ऐसी ही बातें करने लग गए थे। तो उसने मतलब तो हमने थोड़ी बहुत बातें करते-करते, निजी ज़िंदगी की ओर चले गए थे। उसकी निजी ज़िंदगी का उन्हें जो कहानी सुनाई तो मुझे अ, लगा, उसके बाद लगा कि भई मेरी परेशानी तो बहुत ही कम है उस लड़की के सामने और जो ज़िंदगी का जो नज़रिया था बहुत ही अलग मतलब 360 डिग्रीज मेरे मेरे वास्ते, दूसरों के पता नहीं मेरे लिए तो खास करके बहुत ज़्यादा ही बदल गया था। जी।
हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। अच्छा। जी, जी, बिल्कुल। हुँ। जी। अच्छा। जी, जी। अच्छा। बहुत बढ़िया। जी, जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात और कहीं न कहीं आपने जो ये अनुभव लिया है, दूसरे की सोच से भी लिया है, है ना। कि कभी न कभी हम जिस तरीके की धारणा बनाते हैं, इंसान वैसा ही नहीं होता। उनके जीवन में भी कई गतिविधियाँ चल रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है और इस एक तरीके का व्यक्तित्व दिखाना। बहुत अच्छा ब अच्छी बात की। लेकिन मुझे समय भी बताइए ना किस कौन-से अ, कौन-से साल की बात है, कितने उम्र के थे आप और अ, क्या थे उस दौरान आप उस उस जॉब इंटरव्यू से अलग?
हुँ। हुँ। अ, जी। देखिए बात है 4 साल पहले की जा स्टेट ऑफ़ ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने नौकरियाँ ढूँढना स्टार्ट कर दिया था। तब की बात है। अ, तो मैं अ, मेरा जो था मैंने देखा कि वो लड़की को पूछा मतलब उसने बताया मतलब वो बोली कि मतलब वो टीचिंग का एक्सपीरियंस था उसे। उसने कहा पूछा कि टीचिंग का एक्सपीरियंस क्या इसमें काम आएगा? जैसे कि वो था बीपीओ फाइनेंस सेक्टर के लिए था ओ पोज़ीशन। अ, तो मैंने बोला कि मुझे तो आइडिया ही नहीं है क्योंकि मैं भी खुद फ़्रेशर हूँ मुझे क्या पता है। लेकिन अ, फ़िर उसने बोला कि मुझे ज़रूरी हैं। अ, तो उसने जैसे पर्सनल स्टोरी बताई उसने। तो मुझे बहुत आई मतलब ऐसा लगा कि अरे यार अ, मतलब इतना बुरा उसके ख़ास करके उसके पि पिताजी ने ही उसके साथ इतना बुरा करके भी वो अपने पिताजी को ही सपोर्ट करना चाहती थी। मतलब उसके पिताजी को लिवर का कुछ अ, लिवर का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। उसको उस वो ऑपरेशन के लिए मतलब होता है ना हेल्थ-इंश्योरेंस आपको आता है आप जॉब जॉब पे करते हैं जहाँ चढ़ते हैं। अ, 3 टू 5 लेख्स का कुछ इंश्योरेंस होता है तो उसके ज़रिए वो करना चाहती थी। अ, तो फ़िर उसने ब बताया कि कैसे उसके पिताजी ने बचपन में मतलब वो उसके भा उस उनको भाई नहीं है तो उसने उसके पिताजी ने उनको छोड़ कर दूसरी शा दूसरा विवाह कर लिया। तो, तो वि विवाह कर लिया मतलब मज़े क मतलब बेटा भी हो गया मतलब सब चीज़ें मतलब उन्होंने अ, जितना मतलब कमाया अपनी अपनी सेकंड वाइफ़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इन ये फ़र्स्ट वाइफ़ को और अपनी, इनको कुछ सपोर्ट नहीं किया था। अ, लेकिन जब बीमार हुए अ, बीमार हुए तब यहाँ आना हुआ इनका मतलब इनके पास। अ, जब अच्छे थे सब वहाँ पे मतलब वो फैमिली के साथ थे जब बुरा वक़्त आया तो इनके पास आकर बैठ गए। तो मुझे लगा कि अरे यार मतलब आपके पिताजी ने तो इतना गलत किया आपके साथ फिर आप ऐसा क्यों सपोर्ट करना चली? तो उसने कहा कि पिता, पिता होता है मतलब उनके गलत कहने से ये नहीं होता ना, मेरा रिश्ता ख़राब नहीं होता। अ, मैं उन्हें हमेशा सपोर्ट करना चाहते। तो मुझे मतलब लगा कि अरे वाह! ऐसा भी मतलब कितना बुरा करके भी उसने अपना रिश्ता कायम रखा। जो कि पिता का दर्जा था वो दर्जा करना चाहती थी। और ये भी लगा कि ह मतलब ये जो सब मेरी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम के साथ बहुत छोटी लगी। बहुत और भी चीज़ें कहा था उसने मैं और डिटेल में शायद बहुत समय लग जाएगा। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मतलब सबकी लाइफ़ में हमारी परेशानी जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं ना, तो लगता है कि सामने म जब पता चलता है कि सामने वाले की परेशानी तो उससे भी ज़्यादा बड़ी है। और वो भड़ ग्रैटिट्यूड के साथ ग्रैटिट्यूड के साथ वो अपनी आग ज़िन्दगी में आगे बढ़ रहा है। जी।
जी। हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया। <chuckles> जी। जी। अरे वाह! जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अरे! जी। अरे! उहुँ। जी, जी। बहुत बढ़िया। जी। जी। बहुत बढ़िया। जी, जी, जी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया और कहीं न कहीं ये सीख भी देता है और हमें सीख भी मिलता है इस चीज़ से कि जिस तरीके से हम जीवन जीते आ रहे हैं, मलालियत के साथ या किसी भी है ना छोटे-छोटे चीज़ों पे अ, गुस्सा कर जाना, नाराज़ कर जाना। दूसरों की जिंदगी तो उससे भी बदतर है लेकिन वो कितने अच्छे से जी रहे हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है लेकिन मुझे यह बताइए ना कि उस घटना से पहले आपकी जिंदगी और कैसी सोच थी आपकी? और उसके बाद क्या अलग हुआ आपके जीवन में और क्या आपने क्या-क्या चीज़ें हैं जो अपने आ आपने अपनी जिंदगी में उतारा? ख़ास करके उस घटना से, उस अनुभव से?
उम, देखो जैसे अ अ, जी देखिए मैंने जैसे शुरुआत में कहा मैं अपने आप को ही दोष कारण वो दोषारोपण समझती थी मतलब सोचती थी कि क्या ये सारी परेशानियाँ मुझे ही मिल रही है क्या एक त जैसे कि मैंने कहा इतनी सारी एक के बाद असल असफलताएँ जो मुझे प्राप्त हो रही थी अ, नौकरी के पहले ही इतने सारे इंटरव्यूज़ फेल्ड इंटरव्यूज़ थे बहुत सारे। और ग्रेजुएशन में भी जितना एक्सपेक्ट किया था परसेंटेज उससे भी कम आए तो वो सब चीज़ें मुझे मतलब वो सब चीज़ें होने के बाद मुझे ल लगा अपने आप को ही वो कर रही थी। अ, उसके बाद देखिए मैंने देखा जो लड़की का जैसे मैंने कहा ज़िक्र किया। उसके बाद से देखिए मैंने तो ग्रैटिट्यूड करना स शुरू किया। अ, मतलब शुक्र अदा करना कि हाँ, जो भी है वो है। और मैंने भी ये देखा कि हाँ, मेरे पेरेंट्स तो सपोर्टिव़ हैं मैं चाहे सफल हो या असफल हो। अ, मेरे पेरेंट्स तो हमेशा मेरे साथ हैं अपनाएँगे मुझे हमेशा। और हाँ, सही कहा जैसे उस लड़की का जो अ, बोलने का तरीका था और जिस तरी तरीके से उसने नज़रिया बताया कि माता-पिता आपके लिए कोई अ, मतलब वसीयत रखे ना रखे। लेकिन उनकी ना मौजूदगी ना वसीयत से बहुत ज़्यादा ही बड़ी होती है। उनकी मौजगिद मौजूदगी। तो वो ये भी चीज़ मुझे अ, अं अंदाज़ा हुआ और और एक जैसे कि अगर मैं दूसरा बोलूँ तो देखिए जो नेगेटिव टॉक्स जिसे मैंने नेगेटिव एनर्जी एग्ज़ीक्युट करी थी, वो मैंने थोड़ा टाइट अ, मतलब कम करने के प्रयास किया। वैसे तो <chuckles> बहुत जल्दी तो नहीं गया लेकिन धीरे-धीरे कोशिश की थी। अ, समय लगा लेकिन हाँ, पूरी तरीके से वो निकल चुका है। अ, जी कभी-कभी आता है नॉर्मल है लेकिन अ, जी, जी।
जी, जी। हुँ। जी। उहुँ, जी। बिल्कुल। जी, जी बिल्कुल। बड़ी होती है, बहुत बढ़िया। उहुँ। जी, जी, जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, जी। जी, जी बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से आपने उसको अपने जीवन में भी उतारा उस अनुभव से सीख मिली और आपने उसको जीवन में उतारा। कहीं न कहीं वो मदद भी कर रहा है आपको। लेकिन क्या ये बदलाव जो आपने अपने जीवन में लाए उस अनुभव से है ना? उसने आपके अ, कहीं न कहीं मदद की रिश्तों में या फ़िर करियर में भी? या फ़िर ऐसा कोई घटना बताइए जब किसी ने ना वो नोटिस किया हो आपके अंदर जो बदलाव आपने लाया है ख़ास करके वो अनुभव से। और आपको कुछ बोल बोला हो उसने? कुछ प्रतिक्रिया दी हो? ऐसा कुछ हुआ है कभी?
नहीं अ, देखिए वैसे तो उम, ब घर में घरवाले ही होते हैं जो हमेशा आपको एडवाइस देते रहते है। वो तो मेरी मम्मी भी एडवाइस देती रहती थी। लेकिन ये जो बाह वो होता है ना कभी घर की मुर्गी दाल बराबर बाहर वालों से जब सुनते हैं तो <chuckles> वही हुआ था मेरे साथ। <sniffs> न हाँ लेकिन इस बदलाव से मेरे अ, घरवाले बहुत खुश थे। क्योंकि देखिए एक तो मेरे अंदर ऐंग्ज़ाइटी हो गयी थी और मैं ठीक तरीके से सो नहीं रही थी। हमेशा चिड़-चिड़ चिड़-चिड़ मतलब 24 घंटे ही मतलब होता था चिड़चिड़ापन। खुश नह अ, खुश रहना नहीं, खुश नहीं रहती थी। मतलब जो भी है उसमें अ, तो ये बदलाव से देखिए एक तो मैं पॉजिटिविटी जैसे एक्जीक्यूट करी थी। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर ला ली, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं एडप्टबिलिटी मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे थे उनको मैंने अ अ, मतलब अच्छे अनुभव से वो किया और करियर वाइस भी बहुत अच्छा हुआ। और कहीं न कहीं देखिए अ, मुझे वैसे तो शुरुआत से अगर मैं बोलूँ तो मुझे बाहर वलों की उतनी ज़्यादा चिंता नहीं रहती है, अ, कि कितने खुश है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, जब मेरे पर परिवार वाले खुश हैं तो मैं बहुत अंदर से अलग ही सैटिस्फैक ए, फैक्स अ, सैटिस्फैक्शन होता है। तो इसके बाद से देखिए मतलब मैं ख़ुश या ये हुआ मेरी लाइफ में जी।
<laughs> बिल्कुल। जी, जी समझ सकता हूँ, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बहुत बढ़िया। जी, जी, जी। बिल्कुल और अगर परिवार ख़ुश तो फ़िर सभी ख़ुश ही रहते हैं, है ना? एक तर तरीक़े से संतुष्टिकरण अ, संतुष्टिकरण भी अपने आप को मिल ही जाता है कहीं न कहीं जब हमारे परिवार ख़ुश रहते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए ना कि जैसे आपने बताया कि उनके अंदर अ, इतनी समस्याएँ थीं, तो उसके बाद भी उनका जो एक तरीक़े से स्वभाव था वो बहुत बबली था, है ना? बहुत ख़ुश रहती थी वो। तो इसके पीछे की वजह कभी आपने जानने की कोशिश की उनसे कि इसके पीछे की वजह क्या है कि इतना अ, इतना चीज़ वो सहने के बाद भी इतना ख़ुश रह पाती हैं, कभी आपने जानने की कोशिश की उनसे?
हुँ। उम हाँ, बिल्कुल। अ, जैसे कि अगर मैंने बोला तो उन्होंने कहा अ, उनको जैसे शौक़ शुरू से था टीचिंग का तो टीचिंग के ज़रिए उन्हें बहुत प्यारे बच्चे मिले थे और अ, बच्चों के ज़रिए भी ख़ुशी हुई थी। और एक उनकी भी ख़ास करके उनकी माता और जो छोटी बहन थी वो भी एक थे कारण। उनकी मम्मी और मतलब बहन सिखाती मतलब बहन का तो ख़ैर उनकी मम्मी ने बताया कि अ, कोई व्यक्ति आने-जाने से आए आने से आएन आने से और छोड़ने छोड़ कर जाने से, आप अपनी खुशी मत छोड़ो। तो अ, मतलब हमेशा ख़ुश रहो और आप लोग मेरे लिए आपके पिताजी नहीं है छोड़ कर चले गए तो कोई बात नहीं लेकिन मैं हूँ ना मेरे लिए आप लोग पोह पूरी दुनिया है और मेरे लिए मैं आपके लिए वास्ते दुनिया रहूँगी हमेशा। अ, तो ये बात उन्होंने जो कही <sniffs> और मतलब उस उन्होंने बताया कि कैसे छोटे-छोटे चीज़ों में वो इतनी ख़ुश थी। हालाँकि वो टीचर ही जो थी एक्चुअली वो डिस्ट्रिक्ट से आई थी। अ, मेरे शहर के जो क़रीब में डिस्ट्रिक्ट था। वहाँ पे उन देखिए आपको पता ही है डिस्ट्रिक्ट पता ही है कितना कम वेतन होता है ख़ास करके प्राइमरी टीचर्स के लिए। पन पाँच हज़ार पन 5000 वेतन था। अ, तो 5000 वेतन कमाने वाली इतना ख़ुश मैंने बोला कि "अरे! बाप रे मैं 15000 की नौकरी मिलती है तो मैं इतना ख़ुश नहीं हो रही हूँ, इतना दुखी हो रही है ये लड़की अरे बाप रे वाह!" अ, तो ये अ, मतलब ये अच्छा लगा कि ख़ास कर कि देखिए ना <sniffs> कहीं न कहीं ना ये जो आपका रोल प्ले करने का ना एक तो आपकी अ, पेरेंट्स का भी होता है। वैसे तो मेरे पेरेंट्स ने भी कोशिश की थी लेकिन जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा ही अगर मैं बोलूँ तो मैं भी थोड़ी ज़्यादा ही एकदम नेगेटिव अ, नेगेटिव पर्सन थी। अ, तो मेरे पेरेंट्स की जो सीख थी वो मैंने उसे कहीं उस मतलब प उसे प पहचान नहीं पाई थी। और क्योंकि और एक और एक था बात हुँ, बोलिए?
जी। बहुत बढ़िया। जी, जी। हुँ। जी, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अरे! <chuckles> बिल्कुल। जी, जी, जी। अच्छा मुझे जी, जी, जी। मुझे ये भी बताइए कि अ, कभी-कभार ना समाज जैसे कभी भी हम अपने जीवन में बदलाव करते हैं किसी ना किसी अनुभव से लेकिन ना कहीं न कहीं ना जो लोग है या फ़िर जो रिश्तेदार है ना वो ना उस चीज़ को समझ नहीं पाते और कहीं न कहीं ना दबाव बनाने लग जाते हैं कि उस चीज़ वो ग़लत चीज़ है। मतलब जो दूसरे के जीवन में होता है, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे जीवन में भी हो, तो बदलाव लाना ज़रूरी नहीं है किसी भी अनुभव से। तो ऐसा चीज़ भी हुआ है कभी आपके साथ?
अ, नहीं। अह, अगर मैं अपने डिवरॉन्ड की बात बोलूँ। अब मुझे लगता है कि ये तो अब बहुत कॉमन हो गया है। देखिए, आप 2 चीज़ें आपकी अगर अच्छी हों, तो आप कैसे भी आपके बदलाव हो, क्या भी चले आपकी ज़िंदगी में, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 2 चीज़ें फ़ेसिस पे आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं। एक है, आपकी मतलब ज मतलब ध जन्म अ, मतलब राशि कितनी है? मतलब ज कु जन्म जना अ, जमापूंजी मतलब वेल्थ। और एक दूसरा है आपकी हुँ, और एक है दूसरी आपकी ख़ूबसूरती। ये दोनों चीज़ें हों तो आप देखिए, हर चीज़ ढक जाती है हर व्यक्ति की। जी।
जी। पैसा कितना है आपके पास। जी। <laughs> बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत सही कहा आपने। और मैं आपसे अ, आख़िरी प्रश्न यही जानना चाहूँगा, एक, हाँ अ, प्रैक्टिकल टिप्स के रूप में जानना चाहूँगा, कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? अगर कोई जिस अ, तकलीफ़ से आप गुजर रही थीं। है ना, और जो अनुभव आपने लिया, तो क्या लोगों को करना चाहिए जो अ, उनको मुश्किल जो जिस ज हालात है उससे निकाल सके, और मनोवैज्ञानिक तरीके से वो लोग अपने आपको अ, सही कर सके। और दूसरों से भी, है ना, अ, अलग-अलग अनुभव लेके अपने जीवन में भी उतार सके? जी।
हाँ जी, देखिए अगर अ, मैं बोलूँ तो देखिए, पहले तो आप ओपन रहना चाहिए कि आप सामने वाले एक व्यक्ति के अनुभव से कुछ अपना अपन की लाइफ़ में भी कुछ चेंज लाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि नहीं चाहते हैं, मतलब वो इंडिविजुअलिटी जो कम क जो ख़ास करके अलग ही मध्यलम निकाला जा रहा है आजकल के समय में, <sniffs> वो इस कारण लोग दूसरे अनुभव अ, दूसरे अनुभव को नहीं ल सीखना चाह रहे। और एक अगर अ, मैं बोलू तो देखिए अगर अ, अयब आपको प जभी पहचान आ जाता है कि आपको दूसरे अनुभ दूसरों के अनुभव से अपनी लाइफ़ बदलनी अ, चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई लक्ष्य पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार आपको असफलता प्राप्त हो रही है, तो देखिए कमी आपके करने के तरीके में है या फिर आपकी कोई सो आपकी कुछ सोच में कुछ कमी रह गई, उस वजह से आप वो क चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अ अ, वो अद तो आपको दूसरों का अनुभव से प्रेरित होना चाहिए। कोई बात नहीं है कि आप दूसरे के अनुभव से प्रेरित हो के छोटे-बड़े नहीं हो सकते। देखिए कस जैसे कि गलती माफ़ी माँगने से जैसे छोटा-बड़ा नहीं होता है, वैसे ही अनुभव किसी का अनुभव से प्रेरित होके आप छोटे-बड़े नहीं होते हैं। और, और एक अगर मैं बोलूँ तो बहुत से लोग ना ये अस गिल्ट भी फ़ील होते हैं कि अ, ऐसा हमारी लाइफ़ में हम ऐसा करते थे। अ, जब दूसरों का अनुभव से पता चलता है कि ऐसा कर सकते थे, तो गिल्ट मत होइए। आप ह्यूमन हैं, एक्सपीरियंस होना चाहिए हर चीज़ का। तो इससे ही ना च सीख मिलती है। तो अनुभव एक हमारी एक कहीं न कहीं अ, ज़िन्दगी की शिक्षक है, जो हमें अ, कहीं न कहीं सुधारती है। और अगर आप अच्छे स तरीके से उसे सीखते तो आपकी लाइफ़ अच्छी, नहीं सीखते तो आपकी लाइफ़ बर्बाद। जी।
जी। बहुत बढ़िया कहा, जी। जी, जी। नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया! जी, जी। हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया! जी, जी। बहुत अच्छा टिप्स दिया आपने और अ, जिस तरीके से आपने बताया कि अनुभव तो किसी से भी लिया जा सकता है। उसके ओहदों को देख के नहीं लिया जाता, लेकिन उसके गुणों को देख के लिया जाता है जो और जो अनुभव उन्होंने लिए हैं अपनी ज़िन्दगी में। बहुत बढ़िया, और मैं आशा करता हूँ कि आपसे फिर बात होगी किसी नए विषय में। इसमें आपने जितनी भी जानकारियाँ अ, साझा की हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जी, मुझे भी आपसे वार्तालाप करके बहुत अच्छा लगा। जी, तब धन्यवाद।